हाँ जी, बिल्कुल।
अच्छा इसलिए आपने शायद ये सोच के उन्हें उन्हें पैसा दिए कि हम व वैसे आपके भी अच्छे दोस्त बन गए थे तो हाँ, दोस्तों के बीच में तो ऐसे होती रहती है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि आपको लगा आपको बहुत बड़ी सबक अ, सीख लिया? हुँ।
हुँ। हाँ जी। देखिए, हुआ ऐसा था ना देखिए क्या होता है कि, आप किसी किस कोई भी हो ऐसा अजनबी हो, चाहे आपका दोस्त हो दोस्त भी रहते हैं अगर पैसे वापस नहीं करते हैं ना, तो हम उन्हें पैसे नहीं देते हैं। लेकिन देखिए वो ऐसे मुझसे कहते थे ना, कि "अरे यार! यहाँ का नेटवर्क और मेरे बैंक का जो नेटवर्क है वो कुछ अलग है।" वहाँ पे इशू चल रहा है। तो देखिए मैं अपने राज्य का अपने शहर का तो जानती थी लेकिन अब मुझे नहीं पता था उनका कोई ऐसे लोकल ही बैंक था जो उनके यहाँ पे था। तो देखिए वो हमेशा ही कहते रहते थे इशू चल रहा है इशू चल रहा है। तो मैं ना पैसे उन्हें दे देती थी, और सच कहूँ ना तो वो शाम तक मुझे पैसे वापस कर दिया करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि वो शॉपिंग करते थे 5-5 7-7 हज़ार रुपये की, तो वो मुझे फिर कॉल करते थे कि यार अ, तुम्हारे अलावा मैं किसी से नहीं कह सकता क्योंकि तुम ही एक समझती हो, तुम्हें ही मैंने बताया कि ये बैंक वाला इशू। तो मैं ना वो भी 5-7 दे देती थी और वो वापस कर देते थे। और देखिए ऐसे करते-करते ना मतलब वो 10-12-15 ऐसे भी लेते थे वापस कर देते थे। अब देखिए मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी, तो एक बार ऐसा हुआ ना कि उन्होंने मुझसे बड़ी रकम माँगी 40,000 अब देखिए अब जो रोज़-रोज़ आपके पैसे वापस कर दे रहा है तो आपको तो यही लगेगा कि इंसान पैसे वापस कर देगा। और मतलब मैं आपको बताऊँ उम, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छी फैमिली से थे। देख के लगता था कि हाँ वेल मैनर्ड हैं अच्छी जॉब थी उनके पास। लेकिन वो 40,000 उन्होंने मुझसे लिए, और फिर उन्होंने मुझसे 60,000 ले लिए। तो देखिए हुआ क्या मेरी एक हाँ।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। <chuckles> हुँ। हुँ। <smacks lips> अच्छा इतना अ, हुँ, हुँ। इतना ज़्यादा आप आप देते वक़्त आपको लगा नहीं कि अ, मैं दे सकती हूँ कि नहीं?
हाँ जी, देखिए मुझे लगा तो था लेकिन, वो इतनी जल्दी-जल्दी वापस कर देते थे। हाँ ये सिलसिला लगभग उन्होंने ना 3-4 महीने से करना शुरू करा था, ऐसा नहीं था कि 1 हफ्ते के अंदर ही। मतलब मुझे इतना विश्वास में हाँ, हाँ! इतना विश्वास में ले रखा था ना उन्होंने लेकिन ना देखिए जैसे मैंने उन्हें 1 लाख दिए ना उन्होंने सीधे तौर पे मुझे ब्लॉक कर दिया। अब तो देखिए पहले तो देखिए मुझे पता ही नहीं चला ब्लॉक हूँ या नहीं, मुझे लगा नेट ऑफ होगा पर मैंने देखिए डीपी नहीं शो कर रही। मैंने सोचा ना कि हो सकता है कि डीपी हटा दी हो। और मेरा दिमाग ही नहीं गया सच कहूँ ना तो ऐसा हो जाता है कि आप कभी-कभी फँस जाते
हुँ, हुँ। <laughs> हुँ। हुँ, अच्छा। मने सोची समझी प्लान जैसा था <laughs> हुँ। हुँ। अच्छा, हाँ। हुँ। अच्छा वो चले गए थे वहाँ से, अपने शहर चले गए थे, वापस?